Ja gut, also, äh äh also, noch mal zurück zu der Stunde muss gar nicht eine St nur als Beispiel, dass es eine Stunde ist. Aber, ähm, wie komme ich, äh, dann zurecht? Ähm, ja gut, ähm, da sind wir natürlich bei dem Thema, ähm, die schwier wie schwierig. Was ist es, wenn's schwierig ist, ja? Und, ähm
Mhm. Mhm.
ähm, wie wie wie bleibe ich da motiviert? Äh, dass man einfach weitermacht natürlich und v vielleicht auch mit'm sozialen Umfeld natürlich, ist natürlich sinnvoll, dass soziale Umfeld weiterhilft. Dass man merkt, die anderen sind in der gleichen Situation und
Ja. Mhm. Aha. Ah, okay. Tauschst du dich dann vielleicht mit anderen auch gezielt aus, um dann so 'n bisschen besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie da der Stand ist?
Ja, also, ähm, natürlich, ähm, äh, m manche Menschen sind da ja ganz vielleicht die tun so, äh, dramatisch absichtlich. Und, ähm, das ist dann, ähm, äh
Mhm. <chuckles>
ja aber
Gibt es denn andere Leute die dir besonders gut helfen dabei? Du hast ja andere Leute angesprochen. Hilft dir da jemand, ähm, da 'n besseres Gefühl zu bekommen?

Ja, einfach, äh, wenn man also es kommt natürlich drauf an, ob man jetzt in einem städtischen oder ländlichen Gebiet ist. Aber, ähm, äh, vielleicht, ähm, wenn man eher in der Natur ist, kann man da kann man sich dann natürlich besser ausruhen als, äh, in einer Stadt, äh, wenn wenn man ja?
Mhm. Ah, okay. Ja? Mhm. Erzähl ruhig, ich wollte dich nicht unterbrechen. <chuckles>
Ne? Äh, ich meine, ähm, äh, das hilft einem ja auch beim Lernen, aber möglicherweise 'n bisschen, ähm vielleicht auch, ähm, äh, innen drinnen. Also wir waren jetzt beim bei der Natur und beim Draußen-Spaziergang. Ähm, das entspannt natürlich und deshalb, äh, kann man da besser lernen, ja. Aber aller andererseits ist es einfach so, ähm, dass es natürlich auch noch mal, ähm, im Innenraum, ähm ähm, vielleicht 'n Hobby oder so was, dass man das macht und
Mhm. Ah. Ah ja. Mhm. Hast du denn da 'n bestimmtes Hobby, was dir in den Sinn kommt, wo du sagst: „Ja, dann kann ich danach motivierter lernen?“
Äh Ja, vielleicht essen. Dass man was isst und dann, äh, kann man vielleicht besser lernen. Vielleicht auch wegen den Nährstoffen möglicherweise, ja. Äh, dass man sagt ja genau, ähm, äh, dass man sagt: „We welches Lebensmittel hat welche Nährstoffe?” Und dann kann man da besser lernen, ja, durch die L Nährstoffe möglicherweise. <chuckles>
<chuckles> Ah, okay. Ja, spannend. <laughs> Das kann natürlich auch 'ne Strategie sein. Gibt's da bestimmte Nährstoffe, die dir einfallen? Also, machst du dann vor'm Lernen isst du dann 'n Dextro Energy oder so oder, ne, greifst du auf irgendwelche, ja, vielleicht sogar Energy-Drinks, irgendwas?
Mhm, das hört sich ja eher an an nur so ein Zucker, der dass da halt Zucker ist. Ähm, <tsk> aber
Ist eine Möglichkeit. Kann ja auch was anderes sein.
aber, ähm, ja, also Nährstoffe ke äh, kenne ich eigentlich so direkt nicht, was jetzt mit dem Denken zusammenhängt. Also, l f f wenn's um Lebensmittel geht, wenn's direkt um Essen geht. Äh, aber, ähm, möglicherwei also, äh, ich habe gehört, dass man jetzt tierische Produkte vielleicht weniger, ähm, äh in dem Zusammenhang jetzt spezifisch
Mhm. Mhm, okay.